Ouais carrément, bah écoute, heu, figure-toi, il y a genre 1 an, heu, je suis partie en PVT en Australie. Donc, heu ouais. Donc qui dit heu, donc, heu, PVT c'est Programme Vacances-Travail, enfin, heu, bref. Et en gros ouais dans quel contexte? Heu, <lip trill> alors en vrai, heu, j'en avais un petit peu un un ras-le-bol, heu, de la vie, heu, genre je travaille à Paris, tu vois? Le le rythme métro boulot dodo, heu, j'étais là: «Non vas-y». Ouais grosse flemme. Donc, heu, donc je me suis dit: «Là, i là il me faut du changement», tu vois? Ouais, là je me suis dit ah ouais, non mais carrément! Exactement, puis en vrai, tu vois? Il y a b il y a quand même beaucoup de gens qui qui allaient en en en Australie et notamment beaucoup de Français, tu vois? Je me suis dit: «Bon, bah, c'est que ça doit être une valeur sûre, donc vas-y, j'y vais!». Et en fait, qui dit partir en Australie, genre en j'y suis allée en mode backpack, tu vois? Genre, sac à dos.
OK, très bien. Ouais, dans quel contexte, tu es partie? Enfin pourquoi, genre? Ah, OK, ouais. À l'opposé. <chuckles> À l'opposé du monde, autre mentalité, plus tranquille, Australie quoi! Oui, bien sûr. OK, ouais. Voyage à gauche, à droite, heu, tranquille. Partie seule, en plus?
Et heu ouais. Et, heu ouais, je suis partie toute seule, ouais, carrément. Et, heu, mais du coup qui dit sac à dos, dit: mmh, bah, en fait tu dois, heu, justement choisir quels objets tu vas prendre avec toi. Genre quels vêtements, combien de paires de chaussures, combien de maillots de bains et cetera. Genre tout ce que tu as chez toi chez tes parents et cetera. Heu, tu oublies tu vois? Tu dois vraiment faire un choix. Et donc du coup ouais, c'est ça!
Ouais évidemment, hein. C'est vrai, hein Ah le minimum. On parle du sac à dos de 40 litres énorme là, c'est ça?
Ouais, ouais, exactement. <laughs> Exactement, et du coup et moi en plus, tu vois? J j'adorais les fringues et tout, enfin, et les paires de chaussures j'en ai, genre s une cinquantaine. Ouais, ouais, ouais. É exactement, exactement. Et du coup, hem, j'étais là: «Bon beh, vas-y, il faut que, bah, il faut que faut que je fasse un tri, faut que je fasse de un choix, quoi.». Et donc je me suis retrouvée à partir avec, heu, genre, heu, 2 paires de shorts, heu, 5 t-shirts, 2 paires de chaussures, heu, des culottes, heu, chaussettes, et puis bon, bah, après mes produits de beauté pour là-bas.
Ouais voilà, ouais. Je vois très bien. Ah oui, et madame est coquette, hein! <chuckles> Ouais, bien s Ah ouais ça change, hein. Han! Et tu as atterri où, alors?
Et heu